Sabe? Ou eu acordo 6h, aí eu vou na academia, faço a mesma coisa que eu faço de segunda a sexta, aí quando der 8h30 em vez de eu tra tipo 8h30 em vez de eu descansar ou fazer alguma coisa, eu fico de 8h30 até 12h30 aí eu faço um pouquinho de freelancer e um pouquinho de startup.
Hum. Ok. E nisso você termina que horas?
Aí eu termino às 12h30 e tiro à tarde livre e domingo eu repito de novo.
E domingo repete a academia, tudo?
Rep vo rep não academia eu já eu já não faço, eu faço uma caminhada em algum momento do dia que não necessariamente seja 6h.
Ok, então no domingo você meio que se permite dormir ali um pouquinho mais.
É eu durmo até umas 7h30 8h, aí 8h30 que aí, pra mesma coisa de acabar com minha mulher, que ela não gosta que eu faça isso, aí às vezes eu faço de tarde pra ela não ficar tão chateada mas tem vez que eu acordo de fato 8h no domingo, tomo só um cafezinho e sento no computador pra trabalhar. Aí ela fica, você já deve imaginar, ela fica muito chateada quando eu faço isso. Mas é porque eu estou num ritmo de trabalho que eu eu estou me sentindo bem.
<chuckles> Nossa. Entendi. Sim, com certeza. Uhum. Você não está assim, cansado, exausto?
Sabe? Então por isso É eu não tenho me sentido cansado nem exausto, por isso que eu falei assim que realmente eu quero evitar, porque talvez eu esteja eu esteja tão assim no meu fluxo no flow ali que eu não estou enxergando algumas coisas e eu estou achando que está tudo bem, tudo na paz.
Ok. Uhum. Olha é verdade, pode ser porque esse ritmo que você está, você está nesse ritmo já faz muito tempo ou não?
De já faz 1 semestre já.